อื้อฮือ สำหรับผมถ้าถูก ๆ แล้วเปลี่ยนไปเรื่อย เรื่อยได้ น่าจะเป็นเสื้อครับ เสื้อมันเป็นอะไรที่ว่ามัน มันดูเบื่อง่ายอะสำหรับเราอะครับ แล้วก็คนอื่นด้วย แต่ว่ากางเกงอะส่วนใหญ่เขาก็จะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะ ก็จะมีการดูกันบ่อย อะไรเงี้ย แต่ว่าถมว่าสมัยเนี้ย ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว เอ่อ เหมือนการบุลลีมันก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้ว มันก็เลยค่อนข้างจะง่ายที่ว่า เราไม่ต้องซื้อกางเกงบ่อยแล้ว เหมือนเมื่อก่อนเรามาเปลี่ยนเสื้อบ่อยดีกว่า แล้วก็ซื้อถูกได้ด้วย เดี๋ยวเนี้ยมันก็แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าซื้อเสื้อแบรนด์ไปหมดแล้ว เอาให้ถูก แล้วก็ใส่แล้วดูดีดีกว่า เหมือนอย่างตอนแรกอะครับว่า ถ้างบมันจำกัดอะที่ผมบอกว่า "สะอาดอะครับ" เอ่อ ถ้าเราใส่ซื่อรีดขึ้นมาจากตัวเดิมตอนแรกอะ <chuckles> มันจะดูต่างไปเลยนะ มันจะดูดีขึ้นมาเลย เงี้ย แค่ แค่ให้สะอาด ห ใช่ ให้รีดสักหน่อย อะไรเงี้ยครับ อือฮึ
อืม อืม อือ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อ๋อ อืม อืม อืม แค่ต้องรีด อ๋อ ก็เป็น เป็นไอเดียที่เรามองว่าดีมาก ๆ เลยทีเดียวค่ะ แล้วอย่างงี้เนาะ พอคุณบอกว่าของที่แบบมันเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ก็น่าจะเป็นเสื้อยืดนั่นแหละ แล้วมันคือของชิ้นไหน? ที่คุณคิดว่าลงทุนกับมันหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุ้ม แล้วก็ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ไปเลยนาน ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าส่วนตัวผมอะผมว่านาฬิกา เนื่องจากผมอะไม่ชอบใส่นาฬิกาเลย ไม่ ไม่ชอบอะไรให้มันแบบว่ามัน ผมรู้สึกว่า มัน มัน ร <tsk> มันอึดอัดอะครับ เหมือนว่าใส่นาฬิกา เงี้ย มันรู้สึกแบบว่ามันไม่สบาย อะไรเงี้ย มันก็เลยเป็นของที่ว่าจะต้องลงทุน ถ้าถามอะ เพราะว่าผมเป็นคนขี้งกมากเลยไง ถ้าซื้ออะมันเหมือนว่า เอ๊ย บางทีใจผมอะสมมุติว่าใจบางครั้งอะมัน มันอยากใส่ Fossil อย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็ใส่ไปแล้ว มันซื้อมาแล้วมันใส่ไปหลายที่ไม่ได้ เพราะว่าเวลาไปสมัครงานน่ะ ผมรู้สึกว่า จะต้องใส่นาฬิกา มันเหมือนว่ามันทำให้เราดูอะภูมิฐานขึ้น ใช่ ก็เลยแบบว่า อืม ก็ต้องแบบว่า เอ่อ ถ้าแบบว่าไหวสุด อะไรเงี้ย ก็แค่ Armani อะไรเงี้ย เอ่อ มัน น มันน่ากะลัง ใช่ กำลัง ดีครับ
อืม ค่ะ อา อืม อืม ดูภูมิฐาน อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ ก็ลงทุนกับมันนิดหนึ่งเนาะ อืม แล้วคุณคิดว่าราคาที่โอเคสำหรับนาฬิกาเนี่ย งบประมาณน่ะค่ะ อยู่ที่ประมาณไหนเอ่ย?